بالضبط، يعني باحس إن هو أخويا يعني أوي اللي هو أساسًا متربي معانا يعني، تيتة الله يرحمها برضه ماتت وهي وهو صغيّر فكان يعتبر طول الوقت معانا.
تمام ماشي. الله يرحمها يا رب، الله يرحمها، ماشي.
يا رب. ف آآ، خطب بنت وقال لي إيه بُصي أنا كنت قريبة منه يعني بنروح مع بعض الجامعة ونرجع مع بعض وكلام مي كإننا أصحاب كده فقال لي إيه "بُصي أنا عايزك تكو تبقي معانا عشان هننزل إيه ن نختار الفستان والف و ونروح لل للكوافير والميك أب والكلام ده." رُحت قُلت له "تمام ما فيش مشكلة." آآ، خ قال لي: "خلاص بُصي أنا أمّا هأتصل عليكِ هتنزلي لي في المكان الفلاني" قُلت له "ماشي." المهم آآ، اتصل عليّا أنا ساعتها كنت نايمة وما ما حسيتش يعني بالوقت يعني أنا افتكرته إنه هيتأخر أوي يعني فكنت آه، فكن نمت قُلت هانام عبال أمّا يرن عليّا المهم رن عليّا قال لي: "أنتِ فين؟" قُلت له: "إيه ده طَب خلاص أنا هأقوم ألبس أهو." فرُوحت لبست وهو سابهم في ال المحا في ال في المكان اللي هو ال الأتيليه وقال لهم بس هأروح أجيبها وهآجي على طول بحيث إيه ما تاخدش وقت يعني.
حلو أوي. الوقت اتسرق يعني. جميل. إمم. أيوه، أيوه.
فكلهم بقى استغربوا آآ، كان مع كانت خطيبته وأخوها ومامته، فاستغربوا إيه ده يعني إيه يسيب عروسته يروح يجيب بنت أخته يعني إيه ده واتضايقوا أوي، اتضايقوا إنه <tsk> آه أنت إزاي تسيب عرستك عشان تروح لبنت أختك يعني كده، المهم <tsk> جالي وخدني ورُحنا قابلناهم. أنا أول ما شفت البنت بصراحة أنا حبيتها يعني حسيتها لسه كتكوتة أوي هي أصغر مني، وكتكوتة أوي مخضوضة يا عيني.
إمم. <chuckles> ماشي. <laughs> أيوه، أيوه، وغير كده أنتم في سِن بعض أصلًا يعني أنتِ بتقولي فرق بينك وبين خالك حاجة بسيطة خالص 3 سنين.
آه يعني بالضبط والفرق ما بيني وما بينها حوالي 3 سنين برضه أو سنتين فبقى
بتهزرى، يعني هي أصغر منك بتلت سنين؟
آه، آه، يعني تقريبًا هي أصغر مني بسنتين أو 3 سنين آه.
ماشي. إمم، إمم.
ف فلقيتها يا عيني هي إيه، آآ، لسه صغننة كده وما يعني كانت لسه بتدرس و ويا عيني م هي الوحيدة البنوتة اللي وسط ال المجموعة فهي حسيتها عارف إحساس اللي واقِف غريب وعايز حد ينقذني، <chuckles> آه. رُحت مسكتها من إيديها قُلت لها إيه: "طَب يالّا بينا إحنا بقى إحنا نشوف حالنا وشوفي سيبيهم هم بقى." وقعدنا نتكلم.
ينجده <laughs> أيوه.
و و والكلام بقى سرحنا في الكلام وخلاص اتصاحبنا أوي يعني اتصاحبنا جدًا، في اللحظة دي مين كان موجود؟ أخوها، أخوها كبير.
حلو أوي.

أو هو ما بيقوليش اللي هو آمم، لو حاسة إنِّك آآ، مش قادرة خلاص أقعدي إحنا مش هنموت من الجوع، <laughs> أنتِ بتشتغلي رفاهية، أقعدي يا بنتي، وأنا أبدًا، أبدًا لن أتنازل، <laughs> لن أتنازل، بس، آه اللي هو أس أخليها تجيب إيه، آخرها و و وتعرف إن الله حق، وتعرف إن التجربة أصلًا مش مناسبة ليها أو كده، قعدت بتاع مثلًا إيه آآ، بتاع 7 أو آه 7 سنين آآ، أناضل، و اللي هو متمسكة أوي برأيي، بعد كده خلاص استسلمت، أنا ما ليش إلَّا بيتي وولادي وجوزي، وأعمل حلِّة المحشي و <laughs>
<laughs> أيوه، أيوه فهمتِك. يعني عايزة تثبتي نفسِك. إمم، إمم. إمم. <laughs> أيوه طبعًا، <laughs> وفي الآخر اقتنعتِ اقتنعتِ بفكرة إن هو السِتّ ما لهاش إلّا بيت جوزها، صح كده؟
بصراحة، <laughs> طَب ما كان من الأول طيب.
أيوه، عارفة اللي هو أنا أنا هاعترف من أول قلم يعني، <laughs> يعني حرفيًا اعترفتِ من أول قلم، أو من غير القلم كمان تقريبًا يعني.
أيوه، بالضبط اللي هو إيه <tsk> اللي هو أنا مش والله من غير أي أقلام، آه فعلًا ده حقيقي اللي هو طَب ما أنا مش عارفة أنا بقى أنا عليَّ من ده بإيه طيب؟ ما تقعدي طيب يا حبيبتي، اقعدي كده واتستِّتي وريّحي كده، وافردي ضهرِك كده <laughs> أنتِ لي أنتِ كبرتِ، أنتِ كبرتِ اعملي لِك حلة محشي يعني كده والَّا آآ، صينية بطاطس وإحنا زي الفل وزي ال جامدين جدًا على فكرة. <laughs>
أيوة صح، صح، صح، صح. <laughs> أيوه، دي حقيقة، بس أنا عايز أسألِك سؤال بس ثانية بالراحة بس، أنتِ معنى كده ان أنت بقيتِ بتصدّقي أصلًا فكرة إن مين ممكن ييجوا ناس كده يعدّوا في حياتِك كده، لمدة لحظات بس يغيَّروا فيكِ كتير؟
إمم. أكيد طبعًا، أيوه، في أكيد طبعًا في ناس و وغالبًا بتبقى صُدَف، يعني مش مش يعني حاجات مش مرتّبة تمامًا، وفي لحظة كده يغيروا لِك تفكيرك تمامًا ويغيروا لك مسار حياتك أصلًا يعني، أو ممكن ما يكونوش عايشين مع بعض زي اللي أنا حالتي اللي هو أنا اتجوّزت ولأ، ممكن يكونوا آه، آه مم ممكن كمان ما يشوفوش بعض إلّا مرّه واحدة في الحياة.
آه، آه. اهم، اللي أنتِ اللي أنتِ قُلتيه، ممكن يكونوا صحاب مثلًا.

آمم يعني م بيخلّيني أعرف أفكّر صح أو بيخلّيني أبُص لل للمواضيع آه. للمواضيع بمنظور تاني. آآ كنت عصبية
غيّر تفكيرِِك يعني. آه. المنظور الشخصي بيه يعني؟
آه. بصراحة يعني اللي هو ييجي يقول لي مثلًا: "لأ بُصّي آآ هو أنا شايف اللي أنتِ" أنا بابقى متضايقة أصلًا. يعني هو أنا أنا ع بابقى متعصّبة ومتضايقة وييجي مثلًا يقول لي إيه: "طب بُصّي أنا شايف إن مثلًا إيه، إن مش أنتِ مش غلطانة، أنتِ مش غلطانة، بس يمكن طريقة تعبيرِك هي اللي غ طريقة تعبيرِك هي اللي غ "بس فاهمني؟ اللي هو إيه <tsk> بيتعامل آآ مش اللي هو ب بالنِد وإنِّك أنتِ لازم أنتِ تسمعي ك أو بيخلّيني أسمع كلامه
إمم، إمم. أيوه، أيوه. أيوه، أيوه. فهمتِك، فهمتِك. من الآخر أنتِ أنتِ ذكرتيها في البداية خالص، إن هو بيتعامل بحنيّة.
أيوه. اللي هو بيخلّيني أسمع كلامه وأنا أساسًا يعني اللي هو عارف أنا مغيّبة. <laughs> اللي هو ال <laughs>
آه. اللي هو من الآخر حتّى لو أنتِ مش مُقتنعة بالشيء نفسه بتقتنعي بسبب طريقته في الكلام.
بالضبط. مش اللي هو بقى لا إمّا دي يا ما تعمليش يا في رجالة كده بصراحة يعني مب باشوفهم يعني اللي هو إيه، يضغطوا عليهم نفسيًا أو بيضغطوا عليهم من ناحية اللي هو إيه، إبتزاز، يعني في إبتزاز عاطفي.
إمم، إمم. بالضبط. فتضطر تعمل الحاجة وهي أصلًا مش راضية عنها وهي مش موافقة بس بتعملها عشان خايفة.
مش مُقتنعة آه. بالضبط آه. اللي هو إيه، يعني قعدت فترة
إمم فهمتِك، فهمتِك.
آآ أنا اتجوّزت بعد أمّا اتخرّجت ب بسَنة وحِمِلت على طول و و وبعد كده أطفال بقى وبتاع، آآ ما كنتش باشتغل. وبعد كده خلاص أنا بدأت أتعب وأمِل وأزهق ومش قادرة ما عنديش طاقة. فقال أ قُلت له إن "أنا عايزة أنزل أشتغل." فقال لي: "ماشي براحتك لو حاسّة إنِّك هتقدري، ماشي يالّا." <laughs> فقعدت فعلًا و آه. اللي هو اللي هو مش عارفة باجيب لنفسي وجع القلب ليه صراحة؟ فقعدت فترة اللي هو أنا بادوّر على شغل وشأ وباشتغل على نفسي وباخد كورسات، كل ده طبعًا بيحمِّل عليّا لإن أنا كده، كده مسؤولة عن البيت اللي هو والولاد ومش عارفة إيه والكلام ده كُلّه.
إمم. <chuckles> أيوه. آآ ربنا معاكِ. <laughs> أيوه. إمم. طبعًا، طبعًا آه.
آه. فم آآ قعدت ونزلت شغل فعلًا و وقعدت اللي هو إن ما ضاغطة على نفسي بطريقة اللي هو أ أ جِبت جاز. م آآ ما بين الشغل والبيت والولاد و والمذاكرة والم ومدارس ودروس ولو فيه آه. ولو إحنا في الم أجازة في تمارين و وكل الكلام ده كُلّه. آه.
ياه كل ده! آه طبعًا، طبعًا. إمم، إمم.
فم